É verdade, então já vou anotar aqui: "Conhecer o Japão", hum, "vai gastar dinheiro", "vai ser longe", "mas é preciso fazer isso <laughs> o quanto antes", porque, realmente, eh, é uma experiência que também além de longe, é uma cultura tão diferente que talvez, assim, eu nem queira, muito mais velha, do tipo, pensar: "Nossa, que estranho, não quero esse desconforto de chegar em Marte", porque eu imagino que é a mesma sensação. Chegar ir pra China, ir para o Japão.
Aham, sim. Sim. Exa Uhum. Sim. E você você parece ser super responsável com dinheiro, então, se permitir experiências que você quer na vida e que você pode botar no papel de repente, não agora, mas em 1 ano, daqui 2 anos, pode ser interessante como, até um incentivo para você gastar menos com lazer do dia a dia, restaurante, café, não sei o que, mas guardar um fundo para essa viagem para o Japão, sabe. Pode ser também uma boa.
Uhum. Uhum. Ah é, isso é legal também. É, porque quando você tem um objetivo, eu posso, tipo, ter o meu cofrinho, né. Eu sei quan mais ou menos eu vou gastar e vou economizando até a viagem, né. E assim não fica tão pesado. Também, eh, ter esse dinheiro especificamente para isso, acho que, eh, é melhor porque separa um pouco do que eu tô guardando também, né. Então eu não sinto que eu tirei um pedação do que tava guardado. Hum. É um fundo específico.
Exato. Exatamente. Exatamente. Mas olha, outra coisa a se considerar desse investimento que você tem no Brasil, é quando você pode tirar parte desses rendimentos sem nenhum tipo de punição, né. Às vezes é 1 ano, 2, 3, e pensar em transformar pelo menos os lucros que você tirou em moeda forte, porque real não é moeda forte.
Uhum. Uhum. É, eu não pensei.
Se a não ser que você pretenda morar no Brasil na sua velhice
Uhum. Não, acho que não, né? Também não acho que não não cumpre
pode ser uma boa ideia ter mais dinheiro em moeda forte.